آه، بيرضي الغرور اللي جوّايا صراحة، <chuckles> تمام؟ آآ أول مرة أنا أخَدت فيها ال البطولة المركز الأول، تمام؟ آآ كنت حاسس إن أنا مبسوط أوي، آآ كان مستوايا وقتها لسه زي هم زي ما هو ال1200، تمام؟ آآ أول مرة أنا أخدتها م كنت داخل الموضوع for fun أنا كنت وقتها، أحكي لكِ الموضوع، كان الموضوع أصلًا يعني يضَحَّك شوية، تمام؟ آآ كان وقتها وقت امتحانات الميدتيرم ما فيش حد بيروح الكلية الحاجات دي، وأنا كنت وقتها عشان أخش امتحانات الميدتيرم كنت محتاج أدفع المصاريف، فأنا أخدت بعضي ورُحت أدفع المصاريف، وأنا بادفع المصاريف كان في آآ لوحة متعلقة، آآ، عند وقت دَفع المصاريف، ومكتوب فيها آآ لو أنتَ بتعرف آآ يعني عندك أنشطة، أو عندك هواية أنتَ بتحبها وبتاع، وعايز تلاقي ناس بتلعب زيّك وبتاع في الجامعة، تعالَ قدّم معانا، فأنا رُحت هناك، تمام؟ آآ عندنا مكان اسمه آآ رعاية الطلبة تمام؟ آآ المكان ده هو اللي بيخلّي الناس تقَدّم على الحاجات اللي هو بيحبها، فأنا قُلت إن أنا عايز أقدّم في الشطرنج، فقالوا لي: "ده هو في مسابقة ال آآ، المَّرة الأيام الجايّة دي" تمام؟ "ما تقدّم فيها لو أنتَ مستواك كويس." حلو؟ فقُلت لهم: "ماشي." فبعد
امم. آه، أنتَ لقيت الموضوع صُدفة أصلًا، يعني كل حاجة جات صُدفة في صُدفة يعني.
آه، لقيت الموضوع صُدفة بحتة، بالضبط، أنا ما كنتش أعرف أصلًا إن الجامعة بتاعتي بتعمل بطولات، أو أنا ما فكرتش أصلًا إن أنا أخش حاجة زي دي، فهو الموضوع فقُلت: "ليه لأ؟" لمّا هم قالوا لي إن في بطولة وكده، فقُلْت: "ليه لأ؟ أخش أجرّب حظي، مش هنخسر حاجة يعني." تمام؟ ف الع أول ما بدأت أسجل وبتاع
امم.
كان في آآ شخصًا ما هناك، آآ، قال لي: "أنتَ مستواك كويس والّا وحش؟" فقُلت له: "على قدّي، أنا بالعب على قدّي كده." تمام؟
طب ليه قُلت له على قدّي؟ ليه ما قُلتلوش إن أنا بالعب كويس مثلًا؟
<tsk> م ما كنت آآ، آه كن عشان هو راجل كبير، تمام؟ كان شخص كبير، ف إ احترام لا، لا، لا، احترامًا ليه برضو، وفي نفس الوقت عشان يعني، عشان أحفظ مَيِّة وشِّي، لو أنا خسرت قُدّامه ما أبانش اللي هو أنا مغرور وكده تمام؟ فَلعبت مع آآ لعبت معاه أول game هو كسبه خالص، فأنا كنت و وكسبه بسبب إن أنا صراحة يعني أنا مش باقول كده ع عشان حاجة، لكن أنا سِبته يكسب يعني أنا سايبه يكسب مخصوص عشان أشوف طريقة لعبه.
آه، آه، آه أنا باحسب حد من زمايلك يعني. آه، آه، آه، فهمت، فهمت، صح، مضبوط، امم.
تمام؟ فلع
آه، أنتَ كنت مهتم أكتر تعرف هو بيلعب إزاي، مش مهتم تكسبه وقتها.
آه عشان آه عشان أعرف أنا هاكسب يعني لمّا آجي ألعب آه ن بدأنا نلعب game آآ تاني game هو خسر بالضبط في 12 نقلة، تمام؟ لإن أنا زي ما أنا قُلت أنا عرفت هو بيلعب إزاي، فأنا خسّرته في 12 نقلة، تمام؟ فهو كان مستغرب، أنتَ مخبّي ده إزاي؟ أنتَ إزاي طالما أنتَ كسبت كده، إزاي خسِرت الgame الأولاني؟ وأنا لحد وقتنا هذا ما رضيتش الصراحة أقول له إن هو أنا كنت سايبه يكسب عشان أنا أشوف بس هو بيلعب إزاي، تمام. آه فتالت game لِعبناه، فبرضو خِسر، خِسر بسهولة، تمام؟ كن كان معايا أنا لسّه وزير وطَبْيتين، وهو ما كانش معاه يُعتبر أي حاجة خالص غير مَلِك وحصان.
عشان تتعلّم منّه أكتر يعني. مش حابب تحرجه بقى خلاص يعني.